عايزِك بقى تقولي لي مشروبِك المفضّل كده أول لمّا بتصحي من النوم هل بيبقى شاي، قهوة، والّا بيبقى إيه؟
امم. آه، طَب نتكلّم نقول دلوقتي والّا نقول زمان؟
عامةً يعني الRoutine يعني، الRoutine إمم.
ما هو في جزئين، إمم، بُصّ آه أنا هاقول لك، أنا كنت الأول خالص بافضّل الشاي، أشرب الشاي، وباحب أوي الصبح الشاي باللبن، أشرب شاي باللبن وافطر آه ده كان روتيني ده كان أساسي في ال في الفطار، لازم يبقى موجود آآ يعني إيه هنفطر أيًا كان اللي هنفطره، م ونحضّر الفطار سواء آآ فلافل فول مش عارفة إيه الحاجات دي، وجبنة وكده لازم آه، أو هنفطر آآ حلويات بسكوتات مش عارفة قرص والكلام من ده، برضه الشاي بلبن، فمع مرور الوقت والتغييرات بتاعة الحياة، آآ بدأِت القهوة تدخل بقى حياتي وبقى ليها صراحة
تمام. ياه! فالشاي بلبن موجود في ال في الحوار. <laughs> اهم. يعني معلش بس هو شاي بلبن ده أصلًا من قبل كده أوي؟ يعني من حِتّة باباكِ مثلًا أو مامتِك هُم اللي كانوا معوّدينِك على الحوار ده؟
إمم. مامتي آه. امم، ده ده ال دي ده اللي هو طعم الأسرة بقى، والعيلة اتعودت عليه تمامًا، وكنت يعني ما ينفعش أفطر من غير كوباية الشاي بلبن، حتى أمّا كبرت شوية بقيت أعمل كده برضه، وبقيت اتجوزت، وبقيت في بيتي لازم بقى نعمل بقى إيه، الشاي بلبن. حتى آآ، جُم بعد كده يقولوا لي آه، يقولوا لي: "مش مفيد."، آآ، جوزي كان يقول لي: "مش مفيد، ده ما لوش عازة، اشربي لبن أحسن."، م مش عارفة أنا باحب الصراحة أشرب الشاي بلبن ده آآ، ليه كده بالنسبة لي حياة روح كده، كانت أمي على طول بتعمله لنا، بتعمله بطعمه جميل، فليه ذكرى ما عندي حلوة، و وطعمه حلو، ما أشربوش كمان من عند أي حد، أو أي ومن إيد أي حد، يعني يعني قعدت فترة آه.
امم. تعمل الشاي بلبن ده حاجة أكيدة، امم. امم. تمام. العمايل نفسها، يعني في عمايل مختلفة، أو حاجة ممكن تشربيه من حد مُعيّن، لكن التاني لأ؟
آه، طبعًا، أنا أحبّه يكون أصلًا يعني
ليه هو في في صعوبة في ال في صعوبة في العمايل؟
<laughs> لأ، هي مش فكرة الصعوبة، هي فكرة اللي بيعمله، آآ، بيعرف يعمله حلو، والّا لأ، هي مش مجرد شوية شاي كده، ويحط عليهم شوية لبن وخلاص، بيبقى ليه يعني أنا بالنسبة لي بيبقى ليه طعم حلو كده، ومختلف أمّا بيكون معمول كويس مضبوط، آآ، سكره مضبوط، ما يبقاش محلوِن أوي كده ومسكّر، أو بيبقى ماسخ، لمّا بيبقى ماسخ بيبقى بايخ أوي، آآ، كمان يبقى سخن، ما يبقاش بارد أو دافي، أو اللبن ساقع والشاي هو اللي سخن.
أومال؟ امم. يعني هل هل في نَفَس فعلًا زَي الحاجات بتاعة ال الأكل وكده، فأنتِ شايفة إن الشاي فيه نَفَس، والكلام ده؟
آه، آه. آه طبعًا أنا عندي أختي كانت تعمل مثلًا كوباية الشاي بلبن، أنا ما اشربهاش من إيديها، يعني استغفر الله العظيم عايزة تتكب.
<chuckles> معقولة للدرجة دي! <laughs>
آآ <laughs> آه والله، والله بجد جدًا يعني حاجة وِحشة أوي يعني، هي مجرّد شاي وشوية اللبن وحط ده على ده وخلاص، لأ أنا باحب ده سُخن وده سُخن وده مغلي وده يعني اللبن لازم يبقى مغلي كمان مش سُخن، ويبقى ليه كده رونق ويبقى باين كده حلو، فهي كانت بتعمله باستعجال وبتعمله بطريقة مقرفة كده بالنسبة لي يعني، <laughs> كنت ما أشربوش باسيبه لها.
إمم. إمم. لازمًا يبقى في حاجات مُعيّنة. <chuckles> إمم. طَب ما طَب ده ما يخلّيكيش اللي هو أنتِ لأ ما بقيتيش تحبيه؟ يعني ممكن الطريقة اللي مش حلوة دي تكرّهِك فيه أكتر والّا والّا عادي؟
لأ تكرّهني في عمايل الشخص لأ، <chuckles> مش هاشربه من إيديها هي. <laughs>
يعني بتكرّهِك في أختِك أنتِ لكن ما تكرّهكيش في الشاي باللبن. <laughs>
لا، لأ، أنا أعمله بقى ب بمزاجي أنا، عشان كده لمّا باكون يعني عند حد أو في أي ظرف طارئ و وعايزة أفطر أو أنا تعبانة وحد هيعمل أقول لا ما تعمل ليش مش عايزة، ماليش نِفْس ليه النهارده. <chuckles>
إمم. طيب ب بقى <chuckles> قولي.
عشان ما ما ما يعكّرش مزاجي مثلًا وأتقِرِف يعني ما لقيش الحاجة اللي أنا باحبها.
آه هي وصلت للدرجة ديّة يعني. ياه!
آه، آه، بتزهّقني بالاقي نفْسي ماليش نِفْس آكُل أصلًا، بسبب إن معمول من غير نِفْس كده أو طعمه وِحِش.
ياه! دي حاجة صعبة جدًا. <laughs>
صراحة، ده من ضمن يعني آه ده من ضمن يعني ده ده زيّ Routine كده طقس زيّ ما بيقولوا حاجة كده من الطقوس بتاعة ال الفطار.
حاجة حاجة أساسية يُعتبر يعني أو Routine بالنسبة لي، طيب أنتِ كنتِ كنتِ قُلتِ لي بقى إن هو آآ، اتغيّر ال الحال دوّة أو اللي أنتِ دخّلتِ حاجة تاني مع الشاي بلبن، إيه بقى اللي أنتِ دخّلتيه تاني؟
بجد. آه جدًا، جدًا. القهوة.
أوه! القهوة؟!
القهوة بقى عرفتها آه بقى القهوة، أنا كنت في يوم مثلًا من الأيام القهوة دي مش باحبها نهائي ولا باحب ريحتها حتّي، فجأة بقِت القهوة بالنسبة لي امم، جوزي بقي علّمها لي الصراحة، و وبدأت أشربها معاه و
ياه! يعني هو كرّهِك في الشاي بلبن وشرّبِك القهوة. <laughs>
<chuckles>
واللي هو أنتِ هو الحقيقة مش نُص، نُص، هو الحقيقة كده خلاص هو اللي كان ليه الكلمة الأكبر بقى على كده. <laughs>
آه. بس. لأ ما هو لا، لأ، أنا برضو خلّيته ي دلوقتي هو بيحب يعمل الشاي بلبن كمان، ويعمله بطريقتي. <laughs>
ده أنتم بدّلتوا الأدوار، ياه! <laughs>
يعني، آه، <laughs> آآ، ك يعني كلّ واحد بيقول الحاجة اللي هو جرّبها وحلوة، وبعدين يعني التجربة حلوة يعني أمّا حد بيدوق حاجة ويلاقيها حلوة وجايه على مزاجه بيشربها بتبقى جميلة.
آه، حلو جدًا.
يعني عادي، يعني آه، مش مش لازم ح كلّ واحد يتشبّث برأيه، يعني أو هي قناعة ده وحش، يبقى ده وحش، هو وحش لو هو يعني استخدام آآ يعني مُفرِط، وحاجات كتيرة على طول، ومش عارف إيه، لكن لو هي مرّة عُمره ما هيبقى مؤذي يعني، أو عُمره ما يبقى حاجة مش كويسة، أنا شايفة كده يعني. إمم.
إمم. آه، تمام فهمتِك. طيب بقى قولي لي بقى، هل في مكان معيّن كده في البيت، بتحبّي تشربي الشاي بلبن، أو القهوة، والّا إيه؟
يعني هو مش مكان معيّن أوي، ممكن يبقى كذا مكان يعني، بس باحب آخد ركن كده مع نفسي، وأقعد يعني أحب أقعد على ركن، ما أحبش أقعد في ال آه، ما أحبش أقعد على السفرة كلّها كده أو بتاع، باحب أخد جزء كده على جنب، وخاصةً لو عايزة أغمّس بقى، و و وآخد معاه بُقصمات وبتاع، بتبقى ليّا مزاج كده مع نفسي، ده بالنسبة للشاي بلبن، أمّا القهوة بقى، القهوة لأ، باخدها كده وأقعد بقى في أي في البلكونة لو الجَو حلو، أو أدخل أقعد في أوضتي كده مع مزاجي بالراحة، وأتفرّج على أي حاجة، وأنا باشربها.
رُكن هادي كده يعني؟ يا سلام! إمم. إمم، طيب ده كده بالنسبة للمكان. <laughs> ليها آه لازمًا احترامها، ولازمًا حتتها كده، لازمًا تعملي حسابها، طيب، ده بالنسبة بقى للمكان، الوقت بقى، هل الوقت بيفرق معاكِ في حتّة ال المشروبات دي، والّا أنتِ بتشربيها الصبح بس؟
بصراحة، إمم، القهوة ليها الق القهوة ليها رَونق. <laughs> آه، آه. آه. إمم. القهوة الصبح بس، وساعات، ساعات، ساعات أشرب بعد الضهر، ممكن حابّة صغيرين تانيين يعني، أو نُص فنجان كده والّا حاجة، إذا ص إذا يعني صدفت، ما ما صدفتش لأ خلاص، ما باكترش منها، هي مرّة واحدة اللي هي يعني عشان الدماغ تفوق شوية و واصحصح شوية. أمّا بقى ال الشاي بلبن، لأ، ممكن ممكن آخده في العشا كمان، ما بيزعّلش، باحبه برضه في العشوّة، حسب حسب برضه اللقمة يعني اللي هاكُلها.
أوه! أيوه، إمم. أنا بقى حلو جدًا. ما هو أنا بقى كنت نفسي أسألِك حتّة دلوقتي، حتّة هل فعلًا أنتِ شايفة إن القهوة أو الشاي بلبن بيبقى منبهات، أو بيصحصح كده، والّا بيبقى عبارة عن إيه يعني؟
بس. إمم. لأ الشاي بلبن بالنسبة لي مش منبهات، الشاي بلبن بالنسبة لي معنويات، روحانيات، آآ، يعني ضبط كده ال ال ال النفسية، تف أفتكر بيه كده آآ موقف حلو مع أمي ومش عارفة إيه، افتكر ريحة اللي هي أمي كانت بتعمله، كده، حاجة نفسية، آه طبعًا، طبعًا، جدًا.
أوه! للدرجة دي؟ هو ليه هي ليه ريحة يعني والّا هو الذكريات نفْسها مرتبطة بيه؟
آه، هي كانت بتعمله حلو، لأ ريحة الذكرى نفْسها و وكانت بتعمل معاه إيه ونغمِّس بيه إيه، كده يعني.
آه، حلو جدًا.
آآ، دي دي بالنسبة لي روحاني أكتر يعني، أفتكر اللي هي أغلى حد عندي، فبافتكر يعني كده.
آه. يعني هو مش فكرة طَعَم بس، لأ ده فكرة ذكرى حلوة، فأنتِ كده إمم، حلو جدًا، إمم، طَب من حِتّة ال ال النوم بقى والصحيان، هل بتحسي إن هو بيفوَّق شوية أو حاجة والّا ما لوش علاقة؟
آه كل حاجة بش بشكله حتى، إمم. جدًا يعني الصراحة، امم. لا ما لوش علاقة، ممكن أشربه قبل ما أنام. يعني لو صدفت، آه، صدف آه وأنام، آه ما فيش مشكلة مش بي أنا بصراحة تجربتي مع الشاي بلبن، ما خلانيش أنام أو ولا بيصحصحني يعني، لا بيصحصحني ولا بيخليني أبقى بالليل ما أعرفش أنام، ما حصلش الكلام ده، عادي يعني لمّا شربته، أيام باشربه ساعات بالليل، حسب الأكل أو حسب يعني حسب نفْسي ساعات بتهفني كده، أقول: "نفْسي أشرب كوباية شاي بلبن بالليل سخنة كده، مع بسكوت أو حاجة، باكلها وباكل بسكوت وأشرب، الله! يبقى جميل جدًا." و ب أنا باتبسط وبانام مبسوطة كمان ع يعني، آآ، أنا باحب ال النوع ده من المشروب، فعاجبني يعني، لكن يصحصحني لأ، لكن القهوة لأ، بالليل لأ، إمم.
وتنامي! <giggles> إمم. تمام. أها. <chuckles> إمم. آه، ما لسه باقول لِك، أدام بقى الشاي بلبن كده اللي أنتِ بتحبيه، ما بيصحصحكيش وكده، آآ، وي وجوزِك بقى خلاص عوّدك على القهوة وكده فهو كانت نيته اللي هو يصحصحِك بقى وال كده والّا إيه؟ <chuckles>
<laughs> لأ، هو يعني برضه جوزي قال لي: "القهوة مفيدة و ومرّة واحدة في اليوم كويس، اشربي معايا، مش عارفة إيه." كنا بنخرج بننزل، "طَب ما تدوقي، طَب بتاع." مرّة مع مرّة، بقيت أ أشرب، وبقيت الأول كنت باعملها أنا بس، يعني أعملها ل ل جا لي ضيوف والّا حاجة، أنا أعمل لهم قهوة، حتى لو مش باحب ريحتها أو حاجة، بس كنت باعملها، آآ، ولا مرّة فكرت أدوقها، بعد كده بدأت معايا لمّا أقنعني وحبيت أدوقها، كان تقريبًا كن كنت ك كسلانة شوية أو عايزة أنام أو مش عارفة إيه، فقال لي: "اشربي، دوقي، مش عارفة إيه." دُقتها وعملتها أول مرّة، كانت باعملها بسكر وشربتها يعني، قعدت لي فترة كده شهور أشربها وكانت بالسكر عادي، بعد كده غيرّت بقى بقيت أشربها سادة وبقيت أشربها محوجة وبقيت أطلبها وأدوَّر.
آه. تمام. إمم. تمام. طَب وإيه الفرق بقى بين اللي هي بالسكر ومن غير السكر، يعني ب بتفرق حاجة في
آآ، السادة أحلى، لأ السادة بالنسبة لي السادة طلع أفضل و وحسيت إن بتأثّر أكتر يعني في ال في ال إن أنا أفوق شوية، والسكر بالنسبة لي مش مفيد آه.
إمم. إيه ده؟ معقولة! السكر بيفر بيفرق أصلًا في ال في حِتّة الصحيان وكده والّا إيه؟
آآ، يعني أنا حسيت كده شوية، بس هو كا يعني أنا خدتها من ناحية الاستفادة يعني، ما فيش داعي إيه، سكر كتير وكده، عشان السكر وال والصحة يعني، بس.
آه، اللي هو ال اللي بتحاولي تستفادي على قد ما تقدري من القهوة، بس برضه ما تؤذيش جسمِك بالسكريات والحاجات دي يعني.
ف آه، آه، آه، بِما إني مثلًا عندي مرض سُكّر فما كفاية سُكّر في الشاي وسُكّر في في ال فخلاص خلّي القهوة كده، وفعلًا لمّا ناس ناس قالوا لي آه خلّيها سادة لقيتها سادة جميلة جدًا، جدًا يعني، إستقبِلتها.
أوه. حاجه صعبَة، إمم. طَب أنتِ حسّيتِ بقى بعد كده اللي أنتِ بقيتِ مُدمِنة في القهوة واللي أنتِ بتقعٌدي تشرَبيها وكده، ويومِك ما بيمشيش من غيرها؟ والّا بقيتِ عادي مرّة في اليوم برضه؟
<tsk> لأ هي فعلًا اليوم بيبقى وحِش من غيرها ما ينفعش، لو يوم الصُّبح قُمت و وما لَحقتش أشربها، مُجرّد ما بالاقي وقت أشربها باشربها، يعني لو جِبت من برّه وأنا ف وأنا اضطريت أخرُج بَدري وما لَحقتش أجيب من برّه، آآ مثلًا لأ عندي وقت، لا باعملها بقى في البيت وباشربها قبل ما انزل وبضبّطها يعني بس، لأ ما ينفعش يوم من غيرها، آه ده من ضمن الroutine طبعًا.
إمم. يعني بَقِت من ضمن روتينِك آه، بتحسّي بإيه طيّب لو أنتِ ما ما شربتيهاش وخلاص ما ما عرفتيش تشرَبيها ولا برّه ولا جوّه البيت؟
صُداع، إمم صُداع قريَفة، آه واحد يبقى مِقَريف كده، <chuckles> ده إحنا في رمضان آآ عشان بقى السّحور والحاجات دي، يعني يا بنشربها بعد الفطار
أوه! للدرجة دي؟ تمام.
بعد ما بنفطر على طول يا إمّا آآ، في ساعات في أيام كان بتيجي، بنشربها بعد السحور، يعني نتسحّر ونخلّيها في وجبة السحور، وهي ساعات كتير كان بتخلّي الواحد ما يعرفش ينام على طول أو يبقى يصحصح، بس هي لازم تدخُل في اليوم، يعني اليوم اللي من غيره بيبقى توتُّر، للأسف يعني.
إمم. آه. إيه ده؟! يعني أنتِ ممكن كنتِ تشربيها مُضطرة ع قبل السحور علشان أنتِ تبقي مثلًا بتصدّعي أو كده، وتفضلي طول ال طول اليوم صاحية؟
إمم. ال لأ مش طول اليوم، بس هي بتأخّر شوية، الواحد يعني ساعات تخلّيه ما ينامش فورًا، يصلّي بقى الفجر ومش عارف إيه ويقعُد شوية، بيبقى مش بسهولة، لكن في الغالِب كنت دايمًا باخلّيها أحسن بعد الفطار، فبعد المغرب ما يأذّن ونفطر آآ، نعملها بقى. كنت باحاول أخلّيها كده على طول وكانت بتبقى أحلى. آه، آه، أيوه بالضبط.
إمم. آه، أنتِ دوّرتِ على حَل يعني. يعني أنتِ دوّرتِ على حَل بحيث اللي أنتِ تشربي وفي نَفْس الوقت ما تأثّرش عليكِ.
بالضبط أيوه. يعني ال ال يعني الواحد الواحد يناسب الحاجة اللي يعني أو يشرب الحاجة اللي تناسب صحّته وتفيده ما تضرّهوش، يعني مش لازم أوصل لمرحلة إنّها تبقى يعني إدمان أو أشربها في ميعاد عارفة إن أنا محتاجة أنام فيه وأروح جاية شاربة قهوة، صعب برضه. فلازم الواحد ي يرتّب أموره حَسَب يومه، حَسَب وراه إيه، آآ محتاج ينام على طول، لأ مش محتاج، يعني حَسَب ال آآ، تنظيم يومه إيه.
إمم، شاطرة، برافو عليكِ. همم. إمم. اللي حَسَب التنظيم واليوم بتاعِك وروتينِك يعني. طيب، بالنسبة بقى للحتّة أنتِ قُلتِ لي إن هي بتصدّعِك لو أنتِ ما شربتيهاش وإلى حدٍ ما حسّستِك اللي أنتِ بقيتِ مُدمنة قهوة يعني، هل ب هتنصحي و ولادِك مثلًا بعد كده إن هم يشربوا القهوة والّا هتمنعيها عنهم؟
بالضبط، آه، آه. لأ، يعني في سِن معيّن يشربوها هتبقى كويسة جدًا، يعني م 1 في اليوم حلو أوي، مش هيسبِّب مشاكل ولا بيبقى أي حاجة. وعلى فكرة يعني الCaffeine في القهوة بيبقى نسبته حلوة مش مش مُضرّة أوي، ونوع القهوة برضه لمّا يجيب نوع نظيف بيبقى كويس جدًا. آآ يعني بالنسبة للأولاد أو الشباب الأحسن ليهم لمّا السِن بتاعهم يسمح هيطلو هيبتدوا يشربوها مش هيحسّوا بأي مشاكل، مش هتبقى مشكلة بالنسبة لهم في الصحّة.
إمم. أها، إمم.
فهي حلوة مش وِحشة، أنا ما بافضّلش النسكافيه، النسكافسه ده ما باحبّوش و وأنصح أي حد ما يشربوش، لكن القهوة لأ، القهوة كويسة جدًا.
إمم. حلو جدًا.
بس، والشاي حلو جدًا. <laughs>
<chuckles> حلو جدًا وكويس اللي أنتِ عارفة الفَرْق وجرّبتِ الحاجات ديّة، و و وأنا الصراحة انبسطت جدًا بالكلام معاكِ وباشكرِك جدًا.
آه. وأنا كمان، العفو.